Mga walking dead episode talaga. 'Yung mga zombie zombie yung <chuckles> gusto kong panoorin eh. Oo.
Ayan po. Opo. Ah okey po. Ayun po.
Pero may pab may paborito ka bang hobby or activity na lagi mong inuma inuuna kapag wala kang ginagawa do'n sa mga sinabi mo?
Ah, ayun siguro yung pinaka-hobby ko talaga is ayun maglaro ng computer games, sa ano naman po, sa mga activity 'yung mga active active ka, siguro yung pag-jo-jogging na lang po din. Opo 'yan po pag-jo-jogging po sa madaling araw kasi yun yun din po ah sa gaya na po ng sabi natin sobrang tirik po ng araw dito kahit sobrang aga, 'di ba. Kaya 'yun po tina-try ko pong mag-ano mag-jogging nang madaling araw para kahit pa-paano opo, madaling nga mga 4 gan'yan 5, oo 'yung ba-bago, bago sumikat opo opo tama po.
Mm. Activities naman. Ah, jogging din, oo Oo nga eh. Ah, madaling araw? Grabe. Si siguro maaga ka rin siguro matulog 'no? Maaga ka siguro matulog? Ah, okey okey. 'Di ko kaya 'yan eh.
'Yung bago po sumikat 'yung ano, 'yung araw para ano po, ah, ayun medyo fresko medyo pag-pa-pawisan ako pero hi alam niyo po 'yun, hindi masakit sa balat.
Ah oo, oo. Tama tama. Bakit meron ba diyan sa inyong malapit na boulevard or sa street ka lang nag-ga-jogging?
'Di ba po? Ay ano po, ah, tawag dito, may parang clubhouse po kasi dun tapos pwede pong mag-jogging, ayan, kasi may mga nagsusumba din po nang maaga do'n eh.
Ah okey, ok Ano maaga. Oo. Bukod do'n may mga hobby ka ba na gusto mong ma-experience o ma-try na activity? Mm.
Yes po. Ayun po. Ay siguro 'yung, ah, siguro yung volleyball, ah, kasi nakapaglaro na po ako ng ano tawag dito, basketball 'yang mga 'yan, mga tennis po gan'yan po, ah, table tennis opo. 'Yong volley opo, mga ping-pong po tapos 'yun po parang gusto ko po talagang ma-try 'yung volleyball po, ah, may experience na rin po ako sa volleyball kaso nung ano pa po 'yun eh, ah, high school din po eh, ayan, high school college kasi kailangan po. Opo sa opo, parang kailangan lang po talagang laruin kasi kailangan po sa opo, schedule, opo, tama po.
Oo, ah ping pong, ping pong pala. Oo. Ah, ok Tsaka hindi ka pa magaling dun maglaro, hindi ka pa magaling maglaro? Mm. Ah, PE, PE ba yan? <laughs> PE pala. Wala kasi akong hilig sa volleyball eh, ah, kasi ang feel ko sa the volleyball parang pambabae kasing laro.
Yun po. Opo, pero ayun po kasi na kaya ko lang din po nagustuhan dahil may mga napanood po akong mga anime parang ayun po, ang sarap po ang sarap din po talagang laruin 'yung ano, tawag dito volleyball po.
Mm. A at tsaka yung mga volleyball na mga live, 'di ba? 'Yung kina Allysa Valdez 'yun ba 'yun ng mga laro? Oh. okey okey. Mm.
Opo, 'yan po may mga gan'yan din po. Tapos ayun may mga nakikita din po ako ng sa naglalaban sa iba't ibang bansa, ah, meron pa akong nagustuhan na isang player yung, ah, nakalimutan ko yung pangalan pero Nishima ata yun.
Hmm, mm. Pero babae ba yun? Japanese? Ah, lalaki, mm.
Lalaki po, lalaki po. Oo, antaas niya tumalon kahit sobrang liit niya tapos ang lakas niya umi-spike, ayun po. Sobrang nakakaaliw po po panoorin kasi sobrang liksi niya po, nase-save niya 'yung mga bola, nase-set niya 'yung mga bola, ayan po.
Ah, okey okey. Oo. Oo, pero siya ba 'yung star player nung team na 'yun o hindi naman siya, ah, siya star player. Oo.
Opo siya po 'yung star player ng ano, parang siya pa 'yung pinaka-ace ng team po nila.

Mhm, <smacks lips> pero pa'no ka ba nagbabalanse ng trabaho o school at oras para sa sarili mo, or hindi na siguro school kasi tapos na, eh, trabaho nalang 'tsaka sarili mo nalang siguro, ano yung pa'no pagbabalanse mo? 'Tsaka sa activity mo?
Opo, kaya nga po. Ayun po, ah, siguro sa pagba-balance naman po, ayun gaya ang sabi ko is, ah, "okey naman po kasi nakapag-jogging ako ng madaling araw" gan'yan. So, ayun parang bago ako pumasok, ah, medyo, okey yung katawan ko, 'di po ba. Oo, ako po masarap, sarap po sa kat ano nung pakiramdam po, so, pagka-ta's
Legi hindi matamlay, 'di ba? 'Pag nag-jo-jogging ka, 'di ba? Hindi matamlay, oo. 'Tsaka hindi mag ah, mag 'tsaka magaan, mhm.
Yes po, tama po yun hindi lang po sa pisikal, 'di ba, pati po sa mental. Ayan po, ayun po, tapos pagkatapos ko mag-jogging trabaho ayon ta sa ano naman po sa trabaho pagkatapos, ah, do'n naman papapasok yong mga iba kong hobby. Ah, oo 'yan mga computer games, parang pagkatapos ng um, pagod na ano, pagod na araw parang 'yon 'yong, pinakaano mo, eh, hard reset mo, eh, 'di ba? Parang, oo, yun 'yong, yun 'yong me-time mo, eh. Ayun, oo, parang ganun.
Tama sa mental health din. Computer games, 'yun na 'yan. Oo. Ah, re-reset, oo. Ah, me-time pero nag umaga ka ba maglaro? Or may oras ka lang talaga na, ay eto hanggang dito lang ako hanggang 10 PM lang ako matutulog. Oo.
Ay oo parang, parang limitado lang po 'yong oras ko kasi ayun nga galing, galing po ako sa trabaho, pagod. So, mas kailangan po talaga ng mas mahabang pahinga tapos ayun po gigising po ulit ng madaling araw, kaya dapat po talaga mas maaga, opo, opo, kaya nga po.
Oo. Tama, tama. Madaling a ay oo nga pala, 'no. Eh, kumbaga araw araw mo siyang ginagawa pala?
Opo. Kaya po.
Kahit Sunday at Saturday ganun ba yun?
Ay siguro, sa ano naman po, sa weekends, parang pahinga ko naman yun kasi par baka natatakot ako baka ma-injured naman ako kung araw-arawin ko po, eh, ayun po, opo, kayo po ba?
<chuckles> O oo nga po, oo nga, eh, oo. Ah, sa 'kin naman ano, eh, ah, siguro pagdating siguro sa ako ginagawa ko talaga yung aktib mga gusto ko 'pagka day off ko, dun ko talaga binubuhos lahat, oo.
Ah, oo. Ah, kabaligtaran niyo naman po ako, 'no, para ano talaga buhos po talaga lahat.
Oo, kung 'pagka 'pag Monday to Friday focus ako sa trabaho, kasi 'pag, 'pagka alam mo yung parang 'pag nalilibang kasi ako limot ko na yung gagawin ko, eh, ganun kasi ako, eh, parang halimbawa 'pag, nag, ah, Facebook ka lang, 'di mo namamalayan extend ka ng extend, 'di mo alam na, 'di mo pa na pu-push ang mga deadline mo, 'di ba? Pero 'pag Saturday, Sunday dun ko talaga binubuhos lahat yung sa barkada, activity, basketball at iba pa, gano'n.
Opo. Tama po. Opo. Oo, kaya nga po. Tama rin po yun. Opo. Tama po yun, tama po yun.